Ma sì, un qualcosa che mi fa pensare a lei. Per esempio, adesso siamo in autunno, ehm, le castagne, le mhmm, il profumo delle caldarroste che io percepivo, ehm, già nella strada, no, quando stavo per arrivare a casa sua già sapevo che Eh sì già sapevo che lei mi aveva preparato queste caldarroste.
Sì. Buone. Le sentivi già? Incredibile.
Ehm, lei le le cucinava lei ha 2 cucine, no, ehm, quella di sopra, quella d della casa e poi ne ha 1 un po' più, ehm, dove somma un po' più rovinata in cui appunto poteva fare il disastro che si si si fa quando uno cuoce le le esatto le castagne ehm, si si crea tantissimo fumo in casa per cui, sceglieva la cucina sotto per prepararle.
Okay. <chuckles> Ta sperimentare. E beh, certo almeno comunque si concentrava tutto lì, uhm com'erano? Erano buone, immagino.
Erano buonissime perché allora lei me le faceva trovare avvolte dentro questo maglione di lana infeltrito, perché per eh sì, perché una volta che le cuoceva me le chiudeva lì diceva che bisogna dovevano ancora finir di cuocere.
No, non ci credo. E di questi qua sono i trucchetti della nonna comunque, eh che noi non sapremmo mai. A me non verrebbe mai da fare una cosa del genere. <chuckles>
Eh sì. <chuckles> E Eh. No più che altro perché adesso si si fa un casino in casa eh, per le fare caldarroste, ehm, di solito uno usi utilizza il forno.
Eh certo, certo. Esatto.
Ehm, <tsk> e poi carina lei me le sbucciava anche, mi toglieva la la buccia, mi faceva trovare queste castagnette già pronte senza pellicina, ehm, ed erano buonissime. Tutte un po' bruc bruciacchiate eh, il perché qu quando le cuoci così su quella pentola bruciata non è che riesci proprio a a controllare bene la la cottura.
<chuckles> E beh, ci credo. Ah beh, assolutamente. Invece d'inverno? Che s ci stiamo avvicinando invece all'inverno.

Ehm, andiamo davvero in là con gli anni, indietro, e sinceramente non mi ricordo, uhm, il momento finale, ecco, il il panettone. Eh, ehm, sembra che non si aspettasse altro per poter mangiare questo panettone con l'uvetta che io, tra l'altro, detestavo ecco. Uhm, l'uvetta io ancora l'associo alla nonna, però <chuckles> non in positivo perché a me non è mai o i canditi. No, io sono più da mhmm, da pandoro.
Ah beh, quello sì. <chuckles> Piaciuta. Anch'io, buonissimo. Molto bene.
Ehm, insom un po' tutte le nuove generazioni, non non lo so. Ehm, per cui uvetta, ecco, mhmm, sì l'associo alla nonna ma non <chuckles> non non con gioia, no. No, era un momento i di di in cui i gli adulti, ecco, provavano gioia. Però io, mia sorella, i giovani no eravamo un po' esclusi da questa finale
<chuckles> Non in positivo. <chuckles> Assolutamente. Ah okay, okay, perché appunto n c'era soltanto il panettone.
in questo finale, sì. Eh sì, c'era solo panettone. Ehm, in realtà c'era già all'epoca il pandoro, ma non non non arrivava questo messaggio, eh, eh niente. <chuckles> e
Non lo prendevano. Vabbè, ma perché loro so rimasti indietro, non sono ancora al passo con i tempi. <chuckles>
E sì, ma poi guarda che una volta i bambini non erano proprio così al centro eh, de della scena come oggi, mh.
Eh certo. Certo. Invece c'è magari una un piatto, banalmente un ingrediente, che prima non ti piaceva, ma che la nonna ti ha convinto a mangiare e che effettivamente ora mangi e che ti piace?
Ehm, vediamo un po': eh, no, l'uvetta no. Uhm, uhm, vediamo un po' la cannella. La cannella sì, un un ingrediente un po' così esotico, che però mia nonna metteva sulle mele. Mi faceva mela sbucciata con limone, cannella e zucchero; così come dolce.
Non l'uvetta, qualcos'altro. <chuckles> Okay. Non ti piaceva? E beh, buona. Buonissima. Ed è riuscita a fartelo piacere.
Eh sì perché all'inizio è molto forte sai, mi ha fatto avvicinare il naso, ehm, pungente e poi dopo, poco per volta, se hai iniziato con poco e poi dopo: "Nonna metti sempre di più, metti più cannella, metti più" <chuckles> ero diventata dipendente praticamente dalla cannel
Sì, è un po' particolare. <giggles> Effettivamente è un sapore un po' particolare che però, appunto, se vai avanti a mangiare, secondo me, è inevitabile che inizi a a piacerti in un certo senso.
Sì, sì, no, lei ci è riuscita, no, con l con la strategia del poco per volta.
Assolutamente. Vabbè, io guarda ti ringrazio tantissimo inso per per aver condiviso tutti questi momenti, questi bei piatti. Mi è venuta fame addirittura. Ti giuro grazie mille davvero e niente.
<chuckles> Grazie a te, il piacere è stato mio. A presto.

Buoni, buonissimi. Anche la mia nonna, giuro con gli gnocchi fissatissima.
Ah sì che buoni, gli gnocchi Eh certo è un classico. Gnocco della nonna, ehm, sì ma è che mi preparava la domenica, ehm, bello, caldo, mhmm, quella consistenza giusta, né troppo molle né troppo duro che io, ehm, poi quando sono diventata grande io le ho chiesto: "Nonna per favore, ma come fai? Qual è la la ricetta c mhmm, per farli diventare di questa consistenza?"
Sì, perfetti. Sì, con la consistenza perfetta, no, si potrebbe dire.
Ehm, io guarda me la son fatta dettare la la ricetta però in realtà eh, <chuckles> ma sì "Prendi un pugnetto di farina, ehm, poi prendi un uovo e glielo rompi, sbatti un po', <chuckles> impasti, quando viene duro abba" <chuckles> cioè, mhmm, in realtà non ci
<chuckles> <chuckles> Sì, loro la fanno sembrare veramente semplice, ma poi dopo quando devi farli non lo è. <chuckles>
Ma lei faceva tutto ad occhio, ehm, e le veniva sempre bene.
I, sì. Sì, sì, sì, sì, sì. E con cosa te li condiva gli gn gli gnocchetti? Magari, non lo so, il pesto, il sugo?
No, la nonna aveva un ragù, un ragù sempre fatto in casa da lei, bello caldo, poco pomodoro metteva lei. Ehm, un più carne. Sì. Comunque, mhmm, il condimento non era mai eccessivo eh, perché a casa di mia nonna era sempre tutto rivolto alla ehm, ehm, mai troppo abbondanze, mai spreco, mai mhmm, capito, c'era ancora questa mentalità.
Buono. Buonissimo. Okay, quindi più carne. Bene, è sicuramente un insegnamento, perché almeno eh, capiamo insomma quanto comunque valga il cibo.
Eh sì, ma è andata bene così, ben dosato che si amalgamava gli gnocchi che erano infatti fatti passati, no, dopo dopo che si facevano questi rotolini, si ottenevano i gli gnocchetti, lei li passava ancora sulla grattugia.
Sì. <chuckles>
No, in questo modo da un lato venivano dei pallini, dall'altro c'era una rientranza e il sugo riusciva ad amalgamarsi meglio.
Certo, buono, buonissimo. Invece in primavera estate?
Eh sì. Allora, in primavera un sapore che mi riconnette alla nonna sono i pisellini freschi dell'orto.
Ah perché ava l'orto?